Olha, normalmente, assim de umas 8h30, 9h00 até meio-dia.
Então por volta de 3 até 4 horas.
Uhum. Uhum, é, é.
Ok. Então, vamos lá, umas ideias que surgiram aqui para mim. Ah, sugiram para para poder te dar. Seria, o primeiro de tudo, a conseguir colocar blocos de tempos mais mais certeiros assim. Se você sabe que você acaba sempre estendendo alguns dias um pouquinho mais, outros dias um pouquinho menos, então aquele tempo que você colocou para si mesmo não está dando certo. Se você se colocou: "Vou trabalhar só durante 15h", então eu acho até melhor já estender, porque você percebeu que não está seguindo ali a sua realidade. E por mais que você queira se dar um pouquinho mais de tempo para fazer outras coisas também necessita para conseguir, né, comprar as suas coisas do dia a dia, co sei lá, se tu assiste algum programa de streaming então para você relaxar, então você precisa daquele dinheiro. Então, já que você não está conseguindo seguir, seria melhor pensar assim: "Tá, à tarde ao invés de eu trabalhar até, sei lá, de 13h até 1h, eu vou tentar trabalhar".
Uhum. <chuckles> Uhum. Uhum, uhum. Uhum.
Então, você com uma uma estipulação, de algo que seja que que bate com a sua realidade, que siga a sua idade. Que que você acha desse desse meu primeiro conselho? Você acha que, apesar de não ser ali o o ideal que você queira, é plausível para sua realidade?
Hum. Eu acho que sim, sabe. Eu acho que sim. Eu acho que que funciona mesmo isso, é. E, às vezes, ig né, justamente fazer o que você comentou, né, entender que <chuckles> aquilo ali que eu tinha estipulado não está funcionando, né. <chuckles> Talvez eu precise repensar esses horários.
Exato.

Eu realmente entendo, mas eu acho que também você tá se colocando muita assim, eu entendo essa culpa que você coloca em si mesma, porém eu acho que você deveria tentar ser mais gentil consigo mesma, porque você vai continuar conseguindo dedicar tanto tempo para o seu trabalho, que vai lhe suprir sua necessidade, quanto o seu sonho, porém não não vai ser quantidade que você desejaria, nesse momento na sua vida. No futuro, talvez daqui uns 5 meses, 6 meses, um pouquinho me um pouquinho mais, talvez você consiga começar, eh, dedicar a mesma quantidade de tempo para cada um, depois aumentar para o seu para o seu sonho e diminuir um pouco o trabalho. Então são épocas da vida que você deveria se permitir dar tempo mesma, dar tempo ao tempo e e e ser mais gentil consigo mesma também. Eu sei que é um pouco difícil, é fácil falar: "Seja gentil consigo mesma", e na prática é um pouco mais difícil. Porém eu a eu gosto de bater na tecla porque
Uhum. Uhum, uhum. Uhum, uhum.
P caramba, pensa assim, você viu tanta coisa, sabe. E aos poucos você vai começar a a conseguir melhorar ali os seus horários, o tempo que você quer se dedicar para cada coisa. Então tenta ser mais mais gentil consigo mesma. E talvez para ajudar nesses nesses blocos, tava pensando aqui, colocar uns alarmes, tipo vou começar uma da tarde vou mais 5 horas, às 18:00 eu paro, aí você coloca um alarme das 18:00. Aí você se dá um um 1 hora de de de jantas, aí você você coloca um alarme depois de 1 hora. E aí depois você vai conseguindo o seu tempo ali, descansar, ver uma ler um livro que você gosta, beber um chazinho para te acalmar.
Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum, uhum. É, não, eu acho que esses alarmes podem ser interessantes mesmo, viu. Acho que pode me ajudar, porque, realmente, às vezes eu vou muito no automático, né. Aí vai, vai, vai, quando eu vejo falo: "Nossa, acabou o dia". <laughs>
É normal.
Sim, sim.
Sim, sim, é normal. Parece que a gente tem tempo de dias, mas as 24 passam assim num muito rápido.
Aham, aham. É. É. É verdade, né. Às vezes é muito louco, quando você quando eu vejo eu falo: "Gente, nem bebi água", sabe? O dia acabou. <laughs>